D'accord mais et et et tu as étudié un peu le le le le marché en en Chine? Est-ce que tu tu t'es renseignée sur le un peu la population? Est-ce qu'on est-ce qu'ils sont plutôt de de grande taille? De petite taille? Ou pour toi ça n'a pas d'importance? Pour toi dans tous les pays, heu, heu, on peut trouver des gens de grande taille p et pour toi c'est pas vraiment un un un un un thème où il où où il fallait étudier la chose? Pour toi c'est c'est c'est c'est tu es quasiment un peu sûre de toi peut-être que ça va fonctionner?
Alors, heu, je suis sûre que ça va fonctionner, oui. Heu, j'ai regardé un petit peu justement, heu, la la démographie, heu, heu, l'évolution, et cetera. Par contre, heu, clairement, le marché, c'est pas le marché chinois que je vise. Parce que, même si, eux effectivement, ils co commencent à grandir mais sachant qu'ils partent de
Ouais. Mmh mh. Ah. D'accord.